Wah itu, nggak ada tuh yang berani buang sampah di situ, Kak, <chuckles> nggak ada. Jadi, kalau misalkan rumah ada sampahnya, masing-masing rumah bertanggung jawab dengan sampahnya masing-masing kan? Nggak ada iya, nggak ada yang berani masukin sampah ke lapangan, Kak. Karena kalau misalkan ada yang guin gangguin tuh lapangan, ada bikin macam-macam dengan lapangan, itu anak-anak muda di situ bakal merespon, kan. Mungkin kita bakal marah, kan? Karena kita anggap lapangan itu sebagai tempat main kita, mungkin kita anggap kayak rumah kita, gitu kan. Jadi, kita rawat, kita jaga. Kalau ada yang buang sampah itu kayak <tsk> anggap remeh anak muda tuh, kayak gi kalau gitu. <chuckles>
Oh. <chuckles> Ya, bagus sekali. Mhm. Mhm. Mhm. Ah, oh, mhm. Oh, iya iya iya iya iya. Mmm. Oh bagus sekali ya, itu bisa di, eee, apa namanya, bagaimana kira-kira ditransfer ke hal yang lain nanti, Kak, pengalaman mengorganisir gotong royong itu untuk ke hal yang lain? Misalnya nanti untuk membantu rumah orang, mungkin, yang rusak, atau gimana, Kak? <chuckles>
Mungkin mungkin yang bikin, kan? Kalau gotong royong bangun rumah, bangun jembatan itu kit kalau misalkan ada gotong royong, kita anara anak-anak muda di sana, kita ikut juga sih sebenarnya. Tapi menurut saya ini, Kak, yang bikin menarik mungkin kenapa mereka e tiba-tiba datang ikut gotong royong lapangan, mungkin karena mereka apa ya, anak-anak yang lain mungkin merasa terikat juga tuh, dengan lapangan kan, mungkin ada mungkin yang bapak-bapak tadi, mungkin ada masa kecilnya di situ, kali ya. Mungkin, dia <chuckles> mungkin waktu kecil dulu juga sering main di lapangan itu. Jadi, ada rasa-rasa terikat juga tuh, dengan lapangan kan. Jadi, itu yang bikin gampang tuh, eee, mungkin ki kami awalnya 3 orang, tapi akhirnya jadi 12 orang, 13 orang, gitu kan, mungkin karena itu dia, Kak. Karena lapangannya mungkin ada kenangan, kesan, bermanfaat, kayak gitu. Jadi, meskipun mhm.
Iya iya. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm. Mhm mhm. Iya iya iya iya iya. Mhm. Nah, iya. Heeh. Iya, oh. Mmm. Ah. Menarik. Nah, kalau ki kira-kira kalau misalnya, kalau sekarang ya, dari sekarang itu sudah, eee, tumbuh beg seperti ini, langkah praktis apa yang yang sebenarnya bagus dilakukan itu supaya, eee, m m dalam mengorganisir gotong royong itu sukses, gitu, Kak?